Okay, l'argomento è molto tosto però, insomma volevo chiederti, quand'è stata l'ultima volta che ti ha colto lo stress? Dov'eri? Che cosa hai sentito e come hai riconosciuto che eri in quella fase stre ehm di stress?
Argomento, abbastanza tosto direi. Allora, ehm, l'ultima volta, ehm, che ho avuto questa, c diciamo attacco di stress importante è stato credo circa un paio di mesi fa, ehm, quindi in piena estate un po' credo che sia anche stato l'eccesso del caldo che mi ha portato in una condizione fisica e mentale veramente, ehm, i importante e quindi sono crollata completamente a letto quindi è successo di sera mentre mi stavo mettendo a letto.
Eh sì, eh. Mh-mh. Okay. Mh. Eh, immagino. Ah, cavoli.
E sì quindi ho sentito questa sensazione pesante sul petto sinistro e quindi era un attimo dal “oddio cosa mi sta succedendo”, poi insomma ho imparato un po' a riconoscere il mio corpo perché ho sofferto di attacchi di stress ripetuti quindi so esattamente, ehm, che il mio corpo quando va in una certa direzione anche se avverto tachicardia non è un infarto ma
Mh. <chuckles> Okay. Quindi quindi avendo tu uno storico riesci a riconoscerlo un po' per tempo cosa ti sta arrivando?
Mh-mh. Mh-mh, sì esatto, hai colto il punto, ehm, riesco a riconoscerlo, ehm, ricordo che le prime volte che mi succedeva andavo abbastanza in panico, emh, perché mentre avevo una parte razionale che mi diceva non è possibile, ho la pressione normale non non mi sta venendo nulla, dall'altra parte c'avevo quella emotiva che mi portava a a girare proprio con la testa, quindi a temere in quel momento per la mia salute, quindi ho fatto un passo indietro, mi sono guardata da fuori, e ho capito che c'erano delle cose che dovevo un attimino sistemare.
Certo. Sì. Mh-mh. Immagino. Ti posso chiedere, come sei intervenuta lì per lì? Come hai sistemato in quel momento della serata l'an l l'ansia che stava arrivando?
Sì allora, emh, ti faccio un passo indietro, considera che io sono diventata mamma da pochissimo, quindi sono nel Grazie quindi sono nel pieno del post-parto, ehm, quindi da già verso fine gravidanza, emh, dato che vivevo la questione del del partorire, del mettere al mondo una nuova vita, boh saranno ac stati anche gli ormoni che in quel momento non aiutavano, vivevo quella quello stress, ehm, molto intensamente di diventare mamma. Quindi ho deciso, umh, di seguire l'ASL della mia regione una terapeuta che accompagna proprio a percorso nascita, quindi ti segue nel pre e il post parto e io già verso la fine della gravidanza avevo avuto, umh, dei mini attacchi di stress, ansia, stress poi ognuno gli dà il suo nome quindi avevo avuto dei picchi importanti di stress, quindi, mi ero un attimino già ancorata per capire come gestirli meglio. Quindi ho imparato con un terapeuta a gestirli. Prima cosa che faccio che mi mette subito in salvataggio è la respirazione. La respirazione quadrata, quindi inspirare per 4 secondi, pausa per 4 secondi, espirare per 4 secondi, pausa, ripetere. Questo mi ha aiutato tantissimo, mi basta farlo veramente 3, 4 volte quindi, alle volte, significa veramente fermarsi per 1 minuto, lo si può fare tranquillamente anche quando si è a letto se magari il piccolo è vicino, che considera che adesso il mio bambino ha 8 mesi e questo mi consente proprio di, ehm, di settarmi e quindi riuscire anche a, mhmm ehm, abbassare i battiti quindi anche nel momento in cui c'è una tachicardia importante dovuta allo stress ovviamente, parliamo in una situazione dove, emh, siamo a c ci siamo accertati che sia stress, okay? In quel caso la respirazione mi aiuta proprio a settarmi quindi mi riallinea i battiti e m mi fa ritornare, in un certo qual modo, mi ci entra, quindi
Sì. Ah, congratulazioni! Okay. Mh-mh. <chuckles> Certo. Mh-mh. Ho capito. Sì. Mh-mh. Okay. Ho capito. Sì. Mh-mh. Certo. Okay. Mh-mh. Questa respirazione quadrata di cui mi parlavi, l'hai scoperta proprio in questo corso o la adottavi già da prima?
Allora, i ti dirò, quando avevo dei piccoli attacchi di stress avevo una sorta di fame d'aria, dove avevo quella voglia, esigenza, di respirare non lo facevo correttamente quindi non vedevo dei benefici però era una qualcosa che ricercavo inconsciamente, poi quando ho iniziato il corso ho capito proprio la potenza della respirazione fatta in un certo modo, mi ha consentito proprio di mhmm di riuscire ad avere dei risultati poi nell'immediato quindi è una cosa che ricerco e spesso faccio anche durante la giornata proprio per evitare di arrivare a
Okay. Mh-mh. Ce Certo. Immagino immagino tu abbia fatto ormai tua questa tecnica, ma, mhmm, mi chiedevo, m ehm, c'è anche qualche altra tecnica, non so, pre esempio, m'immagino che camminare possa aiutare in quel momento, per te è così?
Mh-mh. Assolutamente e camminare aiuta tantissimo, anche il fatto di farlo all'aperto, quindi avere un piccolo contatto con la natura, io ho la fortuna di abitare a 10 minuti dal mare, quindi qui abbiamo una bella villa comunale e quindi anche solo respirare lo iodio, sai, la salsedine poi c'è anche un piccolo spazio verde e, mhmm, mi consente proprio di di connettermi e mi aiuta a gestire lo stress in una maniera importante, è un po' come ritornare alla realtà, sai, quando lo stress mi prende forte di solito ho questi momenti dove la mente viaggia proprio in degli scenari catastrofici. Dura pochissimo tempo però senti che il cuore va, la mente va e e il corpo va di conseguenza, no
Mh-mh. Certo. Bellissimo. Certo. Mh-mh. È un po' il famoso bagno di realtà quindi quello che serve. <chuckles>
Sì. Sì, sì, io ho notato che nel momento in cui mi riconnetto, un certo qual modo, mi ancora un qualcosa di, ehm, reale quindi non a un qualcosa che magari qualche scenario che sto elaborando io nella mia testa, questo mi mi consente di settarmi no, quindi in un certo qual modo di rientrare e riuscire a gestire lo stress in maniera m molto più efficace insomma.
Mh-mh. Chiaro. Chiaro, ti è <tsk> volevo chiederti, ma ti è mai capitato che le tecniche che hai imparato non funzionassero subito? Che ci mettesse un po' di tempo per riprendere appunto da quel quel bagno di realtà e e ritornare a respirare correttamente?
Sì, assolutamente sì. Sai ogni tecnica e questo mi ricordo che la terapeuta ce lo diceva spesso durante il corso, ehm, inevitabilmente ogni tecnica deve essere fatta tua per funzionare d deve avere un senso e deve essere ripetuta, cioè, ha effettivamente effetto, perdonami il gioco di parole, quando tu la senti tua, quando ne hai creato un'abitudine, quindi è inevitabile che se tu peschi questa cosa questo mhmm, questa abitudine la peschi 1 volta a settimana perché sei in un momento di crisi generale non puoi aspettarti che faccia subito effetto o che sia efficace al 100% o subito in breve tempo.
Okay. Mh-mh. Certo. Sì, sì. Certo. Chiaro.
Quindi posso dirti che quando lo stress mi assale all'improvviso, oggi, dopo mesi, queste tecniche funzionano perché in un certo qual modo le ho fatte mie e questo mi consente di rientrare.
Certo. Questo questo è quello che ormai hai un po' introiettato all'interno, mhmm, insomma del tuo pensiero per cercare di combattere al meglio questi questi attacchi. Ehm, volevo chiederti invece, intorno a te, proprio in quel momento dove ti senti un po' oppressa, ehm, senti che chiedere aiuto a delle persone che sono a fianco a te ti possa aiutare, oppure, preferisci mantenerlo nella tua solitudine?
Mh. Allora nella fase iniziale, emh, hai colto il punto. Lo, uhm, lo mantenevo nella mia solitudine, perché mi vergognavo del fatto che, umh
Certo.
che che potevo avere questi momenti, no, cioè emh, è strana come sensazione da raccontare, probabilmente se dovessi farlo con un amico farei fatica ancora oggi, però mi sentivo strana un po' diversa nell'avere questi momenti, poi invece ho imparato a normalizzarli e, uhm, più che chiedere aiuto ho imparato a condividerli, cioè anche banalmente con mio marito, no, anche perché spesso questi momenti come ti raccontavo mi capitano di sera. Quindi il momento in cui spegni tutto, c'è solo on quindi sei solo accesa sui tuoi pensieri e in quel momento mi capita che i pensieri viaggiano e quindi mi creano, no, uno stato di agitazione di stress, quindi più che altro scelgo di condividerlo con mio marito, quindi non di chiedere aiuto, quindi la mhmm più che altro la comunicazione non è “aiutami a superare questa cosa” ma “sto avendo questa cosa” verbalizzo, quindi probabilmente mi ho avuto questo momento perché è stata una giornata impegnativa. Diciamo che ho la necessità di normalizzare quello che sto vivendo, perché me ne sono sempre vergo molto. Facendo questo mi aiuta in ciomma in maniera indiretta comunque il fatto di parlarne con lui, è comunque un aiuto, questo sì.
Mh-mh. Certo. Okay. Okay. Certo. Okay. Chiaro. Quindi ormai ti capita insomma di interpellarlo in quel momento e dire: “Mi sta arrivando questo questo attacco, te ne parlo subito.” e questa cosa ti aiuta da subito?
Eh. Sì. Sì perché ho ho notato che quando ho questi momenti di stress intensi ti dicevo sempre la sera. La mente viaggia completamente, vuoi perché ha accumulato la stanchezza durante il giorno con un bambino piccolo si fa fatica a dormire delle ore continue e anche ad addormentarti perché pensi il giorno dopo a tutto quello che devi fare. Quindi c'è questo momento dove la mente viaggia proprio e se tu non la blocchi e rimani muto, in te stesso, questa roba qua ti frulla il cervello, perché sono una s un'accozzaglia di pensieri negativi, quindi il fatto quasi di interromperli con la mia stessa voce, quindi sto verbalizzando a voce alta ad un'altra persona, ehm, devo dire che c che mi aiuta molto, perché mi interrompe il flusso.
Mh-mh. Certo. Certo. Mh-mh. Chiaro. Volevo chiederti ma, secondo te, per una persona che invece non ha questo possibilità, no, di condividere con una persona che ha a fianco, ehm, il tuo consiglio è da subito cercare un professionista, cioè cercare di verbalizzare con qualcuno?
Mh-mh. Allora secondo me dipende da quanto questa cosa diventa limitante, cioè, se l'attacco di stress diventa giornaliero, diurno, serale quindi ti colpisce 2, 3 volte durante la giornata e mi è successo, in quel momento diventa limitante, cioè, io non riesco a vivere la normalità della mia vita perché sento che qualcosa mi sta bloccando, quindi lì, secondo me, c'è l'esigenza, uhm parlarne con una persona di fiducia sì, può aiutare, ma relativamente, lì bisogna andare da un professionista se io mi sento limitata nella mia vita da questa cosa. Questo è il consiglio che posso dare perché ho fatto entrambe le cose e c lì un terapeuta ti svolta, ovviamente devi essere predisposto, si inizia un percorso non è una cosa che si riv risolve dall'oggi al domani ma si può fare, e anche però confidarsi con una persona di fiducia può fare la differenza, però dipende da quanto è grande
Okay. Mh-mh. Certo. Certo. Okay.
que questo, que questi momenti di stress da quanto sono frequenti.
Certo. Volevo chiederti, mhmm, riavvolgendo un po' il nastro, ehm, guardandoti indietro, no, la mhmm, la persona che ha avuto il primo attacco di stress e la persona che invece l'ho avuto l'ultima volta quanto è cambiato, in te?
Mh-mh. Bellissima, questa domanda. Se mi guardo indietro sono cambiata e ne sono felice ci pensavo proprio l'altro giorno e l'altro giorno dicevo: “Forse quella era una vecchia me io oggi non sono più così”, poi dall'altra parte invece mi sono fermata e ho detto: “Non devo demonizzare quello che mi succedeva prima” ho imparato a mhmm, lo stress mi ha causato veramente dei problemi importanti perché ci sono stati dei momenti in cui è stato limitante per me.
Mh-mh. Certo.
Uhm, e quindi è stato veramente impegnativo da gestire anche con un bambino piccolo e con le aspettative che la società ha su una madre
Mh, certo.
su una neo mamma, perché si aspettano che tu sia solo per il bambino e basta. Quindi c'è un carico di aspettative importanti che io ho sentito tutto, anche molto forte. Ehm, detto ciò, uhm, mi guardavo indietro e dicevo: “Quella non sono più io.” invece poi, ehm, mi sono ho cambiato idea da sola dicendomi: “No quella ero io e se oggi io sono così tra virgolette "forte o ferma" nel riuscire a prevenire quei momenti è proprio perché io quei momenti lì li ho vissuti e quindi fanno parte dell'evoluzione della persona che sono oggi e va benissimo così.” Ho imparato ad amare lo stress, questi momenti di stress perché prima per me erano solo da eliminare erano solo una cosa negativa. Oggi invece ho scelto di guardarli come, quell'elemento che mi dicono: “Fermati”, perché io prima non mi fermavo mai, ero sempre a 100 all'ora.
Mh-mh. Okay. Certo. Mh-mh. Okay. Un po' come se fosse tra virgolette “la sveglia del mattino” ma al contrario, cioè al posto che alzati e fai qualcosa è fermati e rifletti su cosa stai facendo, no, lo vivi un po' così?
Sì, assolutamente sì, fatto hai trovato un esempio veramente che che esprime diciamo il mio pensiero in maniera lampante. È assolutamente così. È proprio il campanello che ti dice: “Ti devi fermare.” a c vuoi spesso quando sei presa da questi momenti di stress ti capita che solo in quei momenti ti fermi, cioè quei momenti di stress arrivano perché non ti fermi mai, tu sei obbligata a fermarti, quindi in quel momento lo stress è un tuo amico non ti sta andando contro.
Mh-mh. Mh-mh. Cer Cert Eh eh beh è per questo che mi dicevi prima “lo hai fatto un po' tuo amico” nel senso che, ehm, è diventato un po' come, <sucks teeth> non so, come come quando lo stomaco ti dice “senti ho fame” cioè inserisci qualcosa all'interno al mio interno.
Mh-mh. Sì, sì. Sì, sì, sì, sì, hai colto esattamente il punto, ehm, è proprio è proprio una fame, fame di dover riposare, di dover staccare e metterti un attimo in stand-by e lo si può fare veramente anche solo pochi, uhm, minuti al giorno, perché qualche volta mi capita che lo stress mi assale ancora e e mi capita di gestirlo comunque con i modi che ho imparato quindi con la respirazione, col fatto di, ehm, anche banalmente bere un bicchiere d'acqua, fare una passeggiata come ci dicevamo prima, quindi fare quelle attività che ti riportano al qui ed ora, che sono, fondamentali secondo me.
Mh-mh. Certo. Certo. Negli ultimi 8 mesi, quindi, eb eb è andato un po' meglio oppure col bambino in realtà, cioè la situazione è un po' la stessa?
Allora i primi mesi sono stati molto più difficili, per i primi mesi intendo i primi 4, 5 anche perché il son la privazione del sonno non ti fa essere lucida, dopo è andata molto meglio, perché poi quella forza di essere diventata madre che ti dà quella carica in più per dire devo devo settarmi.
Okay. Okay. Okay. È la forza è la forza della mamma questo che esce nei momenti in cui c'è più bisogno. Io ti ringrazio perché, mhmm, mi hai insegnato tanto oltre che, mi, eh aver passato con me insomma d d dei bei minuti insieme e quindi grazie per le nozioni e grazie per la chiacchierata.
Ah, ah. Vero. È stato un vero piacere. Grazie a te.
Grazie, buona serata.